أيوه طبعًا، هو لمّا كبر وبقى بيبقى في ال ال خلاص بقى هو بقى معروف، واتسجن كذا مرة وطلع وكده، فهو already خلاص معروف، وكان البوليس بيرُوح لمامته كتير وكده، ف ف فهي بالنسبة لها م م مش حابَّة طبعًا ابنها يكون بيشتغل في ممنوعات، أو أو للحاجات دي كلّها، فكانت رافضة اللي هو بيعمله.
إمم. أنتِ تقصدي إن هي رافضاه رفض أخلاقي، رافضاه رفض مثلًا كراهية إن هي آه.
وهو آه، وهو بالنسبة له بالض لأ، وهو صغير كانت رافضاه وما كانتش بتدّعمه، علشان هي كانت طموحة جدًا وج وgreedy جدًا وneedy جدًا، وباباه ما كانش بيعمل حاجة، ففي الآخر اختارت إن هي تمشي وتسيبهم. ف ف فهي
آه. آه، يعني هي سابته من وهو صغير أصلًا.
أيوه أيوه بالضبط، بالضبط. ف فلمّا فلمّا كبِر، هو دايمًا كان من جوّاه: "أنتِ كنتِ عايزة الحاجة دي، فأنا خلاص عملتها وبقت في إيدي دلوقتي." فهو حتى لمّا عملها عشان هي ترضى عنه، أو أو يحس برضاها، أو يعوّضها، هي بالنسبة لها "أنتَ عملته من طُرُق وحشة، فلأ أنا مش راضِية برضه." هو لمّا كان كبير وكان بيرُوح يزورها وكده، كانت بتبلِّغ عنه البوليس، وكانت بتخلِّي الناس تيجي تاخُده، فهو كان دايمًا برضه عنده أزمة اللي هو "أنا بعد ما وصلت لكل ده، أنتِ كمان مش راضِية؟" ف
أيوه أيو إمم. آه لسه بتكَتَّر ب ب بتكَسَّر في مقاديفه زي ما بتقولوا.
بالضبط كده، بالضبط كده. فده طبعًا
أنتِ برضه كل ده لسه ما كمَّلتِليش ال المشهد، المشهد اللي أثَّر فيكِ، أنتِ بقولي
بُص ال ال ال المشهد اللي أثّر فيَّ الأخير بقى هو يعني هو ب كنت باقول لك علاقاته بقت وحشة جدًا علشان دايمًا كان بيحب ب ب بيدوّر على قبول من الناس اللي قُدّامه، وآآ المخرج بقى جايب لنا إن هو اتجوّز واحدة
إمم.
نسخة طبق الأصل من مامِته. ف بس على شكل أكبر شوية، بالضبط كده اللي هو ات الطمَع بتاعها أكتَر شوية والحاجات دي. وهو حصل له دروبات كتير أوي في الفيلم، إن هو اتسجن والكلام ده كلّه، ف ولمّا طِلِع من السجن قرَّر إن هو يبدأ تاني عشان يجمَّع فلوس تاني عشان يرضِي مراته، وكان خلَّف بنت كمان، آآ، صحابه خانوه
والله! والله! آه.